Aucun aucun d'accord et pas de pas de d'URSSAF à payer non plus?
Mmh. Je non, même pas enregistré en France.
Ah d'accord! D'accord.
Ouais.
Et alors, est-ce que, heu, tu as, heu, une pression familiale? Heu, une pression sociale, heu, qui qui te pousse à à continuer, à à atteindre des objectifs, heu, ou, comment est-ce que ça se passe, heu, chez toi?
Mmh. Non, ça ça va dépendre des gens qui sont proches de leur milieu familial ou ou des amis et cetera. Moi c'est vrai que je suis a je suis assez indépendant et puis j'ai pas de contacts avec tant que ça de personnes, juste ma copine à la limite et puis les parents, heu, une fois de temps en temps mais, ce niveau, heu, projet, hem, ambition et cetera, il y a pas trop de de partage a avec eux ou ils observent vraiment de loin donc, heu, il y a il y a pas ce ouais. Ils vont ils vont encourager mais rien d'autre, quoi.
D'accord. Mmh. Mmh mh. Mais est-ce que